Ah, okey madalas yang nababago kapag nagpapaano ka nagpapa ano nga ang tawag dun? <tsk> Meron kasing pwede ka kasi mag-story sa Instagram. Kumbaga kunware, ah, may kakainin ako minsan, o may pupuntahan ako restaurant. Parang magpopost ako dun, saan masarap pumunta. Tapos parang magpapaano lang ako yung parang ano parang anong tap yung survey. Yung ganon sa social media. Kasi minsan kasi, ah, ako kasi yung tipo ng tao na parang minsan kailangan ko din talaga ng opinyon ng ibang tao kung may gusto akong puntahan. Yun parang nag-crowdsourcing ako so ganon. So dun sa post ko sa Instagram ay story lang naman. So kung ano yung pinakamadaming percentage na umokey dun sa ah, dun sa lugar na yun, yun yung pupuntahan ko. So yun naman yung sa way na parang, ah, nababago minsan yung desisyon ko. Kasi minsan yung gusto ko palang puntahang lugar, eh, madami pala yung mga bad experience dun o ayaw nila.
Mm. Hmm. Oo. Parang nagka-crowdsourcing ka. Hmm. Parang yun yung nagpapakumbinsi sa'yo kumbaga.
Yes oo. Yun yung nagpapa-convince sakin sa katulad din yung sinabi ko sayo kanina. Kapag may pupuntahan akong travel kasi ako sine-search ko muna. Sine-search ko. So, ah, im madaming tumatakbo sa isip ko na lugar pag may gusto akong puntahan, pero, ah, yung makakapag decide talaga sakin kung ano ba yung magandang lugar na yun is depende sa kung, ah, ano yung sikat, madaming likes, tsaka madaming magagandang comments 'yan.
Mm. Totoo. Oo totoo nun at minsan kasi talaga malaki din talagang epekto nung ang mga like sa ano mo sa pagdedesisyon mo kasi talagang nakatulong talaga siya.
Malaki. At tsaka 'di ba ano tsaka pagdating sa pagdating din sa business, sobrang laki ng ano sobrang laki ng nagiging epekto ng social media. I-post ka lang nung mga food vlogger na alam mo yun na parang, ah, about sa sa business mo dadami na customer mo pag madami ng likes 'yan pag madami ng nag-comment.
Ay o Mm, mm. Ay oo, totoo 'yan. Oo lalo na kung, yung nagpopost na 'yan, eh, ano talaga yung su may influencer na kumbaga talaga 'di ba, pero para naman sa'yo
Sikat. Yes, kumbaga sa business social media can make or break your business parang ganun.
Totoo naman sa panahon natin na ngayon nagiging basehan na yung ganyan eh, pero para sa'yo pano mo pinipili yung mga ipopost mo online?
Yes.